Olha, o a dica que eu teria é, cative realmente pessoas que fazem sentido com a sua jornada de trabalho. Por exemplo, você quer seguir aquele ramo? Já mire em pessoas que você vê que é bem sucedida naquele ramo. Se não tem ali, eh, na sua realidade pessoas bem sucedidas nesse ramo, tente pelo menos, pelo menos, se acercar de sites ou vagas que tenha essas referências confiáveis, sai sabe, como sites como o Glassdoor, como depoimentos ali no mural do LinkedIn porque sempre tem alguém insatisfeito que vai falar a verdade e eu acho que essas pessoas que são ex-funcionárias falam a verdade, sabe.
Uhum. Aham. Ah, que bacana. Olha, que conversa incrível, tá? Muito obrigado por compartilhar essa conversa, foi muito divertido falar com você, hein?
Imagina! Eu que agradeço pela interação. Adorei.